بُصّي، ما حاولتش إن أنا أطلع من الmood ده قبل كده بصراحة، لإن أنا ساعتها باكون مستسلمة جدًا، باحس بإرهاق لدرجة كبيرة، لدرجة إن أنا باقول لكِ أنا ما بابقاش قادرة إن أنا أقوم، مش قادرة إن أنا أفكر، مش قادرة أعمل حاجة، غير إن أنا مستسلمة للي أنا فيه. ساعات بييجي لوحده كده مسببات م لوحدها من عند ربنا كده، أرجع أكون كويسة تاني، بس ساعات برضه كتير جدًا ما بيبقاش لسّه المسببات دي جت، فما بابقاش قادرة إن أنا أتحسن، آآ فمش عارفة يعني م-م ما حاولتش إن أنا آخد خطوة فعليّة، وأقول أصل أنا اركني ده كله على جنب وابدئي أو قومي أو اعملي أو كذا، ما بح ما باحاولش، أنا باستسلم للواقع أو لإحساسي ولمشاعري، وبافضل في أوضة لوحدي، و وخلاص إن أنا أهم حاجة أفضل لوحدي وخلاص. امم.
امم. آه، فهمتِك. آه، طيب أنتِ يعني أكيد، طبعًا ده في حاجات بتكون مأثرة عليكِ، حتى لو أنتِ مش واخدة بالِك، وأكيد الحاجات دي بتحصل معاكِ مثلًا، زي ما أنتِ قُلتِ من أصحابِك، من أهلِك، من في مواقف بتحصل معاكِ مثلًا في حياتِك عامةً، وأنتِ جايز ممكن من غير ما تحسي بتكون مأثرة عليكِ، وأنتِ مش عارفة إيه اللي مضايقِك، بس أنتِ عارفة إن أنتِ متضايقة وخلاص، فبالتالي بتاخدي المواقف ديّة طبعًا، و وبتأثر عليكِ. طب كنت عايزة أسألِك، هل أنتِ في أي علامات مثلًا تظهر عليكِ من الإرهاق، والتعب دوّة والحزن دوّة؟ يعني مثلًا بييجي لكِ مثلًا حبوب في وشِك مثلًا، آآ ب بتبقي عايزة مثلًا تاكلي كتير، يعني بيظهر عليكِ علامات نفسية، أو جسدية آآ بسبب المواقف ديّة والّا إيه؟
امم. بالضبط.

بُصي، هي فكرة كويّسة فعلًا، بس أنا ما فكّرتش فيها، أنا قُلت لِك أنا باكون مُستسلِمة. بس فعلًا فكرة كويّسة، ممكن أبتدي أعمل كده وأشوف إيه الهواية اللي ممكن تسعِدني، أو أحاول أدوّر على حاجة فعلًا تفرّحني وأبدأ أعملها، وآخُد خطوة صناحيتها. الفكرة بالنسبة لي إن أنا باستسلِم أوي للأمر اللي أنا فيه، وده بيخلّيني مش قادرة فعلًا إن أنا أتحرك من مكاني حتى، أو أحاول إن أنا أفكّر. بس أنا حبّيت إن أنا أتكلّم معاكِ أصلًا عشان يعني إيه آخُد نصيحتك و كإني باتكلّم معاكِ بصوت عالي و و ونتبادل كده، يعني أفهم منك. بس فعلًا خطوة كويّسة فعلًا، هابدأ أعمل كده على طول.
امم، معاكِ. آه. طيب هل أنتِ فكّرتي تصارحي نَفْسِك بالحاجات اللي مضايقاكِ، والّا أنتِ أحيانًا ما بتكونيش عارفة إيه اللي مضايقِك بس بس أنتِ متضايقة وخلاص؟
لأ، ما أنا متضايقة وخلاص، ممكن أكون ما حاولتش أصارح نَفْسي. أنا وقت الضيقة أصلًا باحس إن أنا آمم، مش عارفة أعمل إيه غير إن أنا أجلد يعني أجلد في ذاتي، وأنّب نَفْسي، وأفضل كده وخلاص.

لأ، تصدقي فعلًا، فكرة كويسة ابدأ أعمل كده، فعلًا التمشية عمومًا لمّا بابقى باتمشّاها <sniffs> باتمشّاها عمومًا في وقت كويس باحس إن هي فارقة معايا، آآ فارقة معايا أحسن و وحاسة إن إن أنا قادرة إن أنا آآ يعني إيه، كإني باشم هوا نضيف كده، ففعلًا فِكرة كويسة هابدأ أعمِل كده برضه.
يعني بجد لو أنتِ جرّبتِ إن أنتِ تحاولي تعملي الأفكار ديّة تتكلمي مع حد، آآ، تصارحي نفْسِك بالحاجة اللي مضايقاكِ تدوّري تفتشي جوّه نفْسِك عن إن الحاجة سبب الضيق اللي جواكِ وتحاولي إن أنتِ تعالجيه ما تتجاهليهوش عشان ما يكبرش جواكِ ويعمل لِك مشاكل ن نفْسيّة وجسميّة، آآ، أو حتى إن أنتِ لو جرّبتِ إن أنتِ مثلًا آآ تروحي مثلًا ل لو في مشك لو في إمكانية إنِك تروحي مثلًا لدكتور ح أو أخصّائي نَفْسي تتكلمي معاه من الحاجات اللي بتحصل معاكِ جايز يريّحك مثلًا ويتكلم معاكِ، آآ، ي يدّيكِ مثلًا آآ أدوية تهدئة أو كده لو الموضوع بيوصل معاكِ لحاجة كبيرة، جرّبي الأول النقط البسيطة دي الطبيعية و وبعد كده لو لقيتِ نَفْسك بتتحسّني كويس، حسّيتِ إنِك لأ، مش هتتحسّني أو إن أنتِ زي ما أنتِ أو الموضوع مش مأثّر عليكِ جربي بقى إنك تلجأي ل آآ أخصائي نَفْسي جايز يدّيكِ مُهدئات أو كده. يخليكِ أحسن يعني وتحسّي إن أنتِ بتحبي الحياة وكده.
حاضر هاعمِل كده. فعلًا فعلًا فكرة كويسة جدًا ومناسبة ليَّ، ساعات باحس إن أنا عايزة أفضفض وعايزة أتكلم ومش عارفة أعمل إيه، فلأ فعلًا أنتِ معاكِ حق فبجد شكرًا شكرًا جدًا، جدًا ليكِ شكرًا لكلامِك وتفهمِك ليَّ ولمشاكلي ولمشاعري وإن أنتِ فهمتيني ونصحتيني و واسيتيني، فبجد أنا مُمتنّة لكل الوقت بتاعِك ده وإن أنتِ ادّيتهُ لي ونصحتيني وخلّيتِك مع وخلّيتك معايا فبجد شكرًا أوي.
العفو طبعًا، أنا دايمًا في الخدمة.

أيوه ف فعلًا بييجي كده، بييجي آثار نفْس عليَّ، وبييجي آثار يعني نفسيًا و و وكمان آثار جسدي، آآ، جسمي بيتعب، بي عندي القولون؛ القولون بي بي بيتعبني وبطني بتوجعني، وباحس إن أنا مش آآ، قادرة آكل وبطني منفوخة، وساعات بتوصَل معايا إن أنا أعلّق محاليل. وكمان بيطلَع لي فعلًا في وشي حبوب. أيوه، بيطلَع في وشي حبوب، وباحس إن أنا فعلًا مش قادرة لكده، م مش عارفة يعني. بس فعلًا بييجي لي آثار جسدية.
آآ طيب. أنتِ ليكِ حد مثلًا مُقرَّب ليكِ أوي، بتقدري إن أنتِ ممكن تتكلمي معاه من غير ما تكوني مثلًا آآ، محرَجة أو وأنتِ بتتكلمي كده مبسوطة مع الحد دوّة؟ زي واحدة صاحبتِك قريِّبة منِك أوي أو أخت أو أخ ليكِ، بحيث إن لمّا تتكلمي معاه تزيحي الهَم اللي جواكِ اللي أنتِ أساسًا عارفة حتى مش لازم ت تتكلمي في الحاجة اللي مضايقاكِ، اللي أنتِ ممكن تكوني أساسًا مش عارفة إيه هي، بس مجرد تتكلمي وخلاص، تتكلمي في أي حاجة بحيث تشغلي نفْسِك مع الشخص اللي أنتِ بتحبيه دوّة، وت وتحاولي إن أنتِ تبعدي عن الضغط النفْسي اللي أنتِ عايشاه.
إمم. بُصي، أنا م م ما حاولتش إن أنا أتكلم مع حد فعلًا، أنا واخدة الموضوع إن أنا فعلًا المفروض يعني أخلّيني في جنب وكده، وما أحاولش فعلًا إن أنا أتكلم مع حد. فعلًا في ناس قريّبين مني، وأقدر إن أنا أتكلم معاهم، آآ، ف فمش عارفة يعني.
يعني جرّبي حاجة زي كده. وجرّبي كمان إن أنتِ تشغِلي نفْسِك بحاجة بتحبيها، يعني مثلًا هواية بتحبي تعمليها، كنتِ ناسياها بس كنتِ بتعمليها مثلًا وأنتِ صغيرة. يعني لمّا تعملي حاجة تشغِلي نفْسِك فيها وتحسسِك بالسعادة وتحسسِك بالاطمئنان النفْسي، فجايز دوّة برضو يفرِق معاكِ في نفسيتِك وإحساسِك آآ، لمّا بتتلقي مثلًا آآ، موقف معين زي إن حد يقول لِك حاجة أو حد يزعلِك أو يحزِنِك. فجرّبتِ مثلًا إن أنتِ تفتشي كده في الهوايات القديمة، وتجرّبي إن أنتِ تعيديها تاني وتستخدميها وتعمليها routine في حياتِك، تخ تاخد من وقتِك كده وتبعدِك عن ال الضغط النفْسي اللي أنتِ دايمًا عايشاه طول اليوم؟